Мы ржали всю дорогу просто, всю. Б это это невозможно было остановиться, иной раз <grunts> съёмка могла ну, не срывалась, конечно, но была под угрозой, потому что мы не могли ничего снять, потому что мы ржали, чё-то прикалывались, какие-то идеи фонтанировали.
<chuckles> Ага. Ну да. М. Ну да, надо ж было у успокоиться, войти в роль.
Да, то есть как-то надо было, э, уже, э, быть профессионалом, в конце-то концов. <chuckles>
Ну да. Так, ну, какие ещё с штаты посещали? Какие ещё истории были?
В общем, 1 история, э, мы потерялись. У нас девчонки, э, да, сняли вот как раз, а, девушка, которая макияж делала, и наша модель, а, они сели в машину и погнали на точку, которую мы предварительно до этого у у указали. Да, а почему они поехали 1? Потому что им нужно было на место приехать, на месте уже сделать макияж и причёску, потому что если это делать до, то во время пути всё может развалиться, там нужно было такое
О. Выбрали, установили. Ага. А! Мгм.
И они такое: "О, точка есть- мы погнали" И они погнали. Значит, проходит какое-то время, мы уже собрались на нашем RV и поехали тоже. И в какой-то момент пропадает сигнал, всё, у нас нету связи. <chuckles>
О. Это где-то за городом какие-то такие А, это тот же штат. Мгм.
<gasps> Это Юта! Это Юта! Это всё та же Юта. Скалы, э, до ближайшего, а, города, ху или, не то что города, хоть какой-нибудь цивилизации, там с сотни километров, мы одни. Э, проходит дорога между скал, и ни 1 машины не проезжает за всё время, пока мы там были, вообще ни 1 машины не проехало.
Понятно. Ничего себе. Обалдеть.